آمم. أنا من الناس اللي بتبيّن آآ مشاعرها شوية في الكتابة يعني لو حد مثلًا آآ أنا باحبه فعلًا، بابيّن له بكلام قوي أو كلام عميق شوية إن أنا باحبه، أنت بتحس كده إن الرسالة متعوب عليها، يعني أثناء
آه يعني فيها فيها فيها جُهد كده.
آه تحس ع بال بين مثلًا واحد يبعت لك في العيد كل سَنة وأنت طيب، واحد تاني يبعت لك إزيك يا كذا، يقول لك باسمك عارف أنت حتة الإسم دي إزيك يا مصطفى آه مثلًا.
آه لأ دي حتة مهمة تحس إن الرسالة يعني مخصّصة أصلًا.
آه. إزيك يا مصطفى، عامل إيه؟ طمنّي عنّك وعن أحوا عملت إيه في الحاجة الفُلانية؟ أنا عايز أقول لك كل سَنة وأنت طيب عشان عيد ميلادك ومش ع وأو مثلًا عيد مثلًا مبارك والّا حاجة، بتحس كده إن إيه، آه ده الشخص ده في في حُب كده طالع من الرسالة، دي الحاجات أ كل حاجة بتقدر تبيّن منها المشاعر إلى حدٍ ما، لكن برضه وبيني وبينك طَب مش هتبقى زي الface to face طبعًا أو الوجه لوجه يعني، ودايمًا بيبقى
آه. آه يعني أنت بتحاول على قد ما تقدر، بس في جوانب قصور موجودة طَب في الأخر كده هل أنت شايف إن كان للsocial media أثر سلبي حتى لو كان صغيّر في بعض العلاقات بتاعتك؟
أثر سلبي، آه ممكن، ممكن مثلًا آآ يع موضوع برضه إنها تكون سهلة كان بيخلّي الناس توصل لي بسرعة أو آآ كده فبتضيّع وقتي.
آه. آه اللي هو وقت ما يطلبوك آآ يحتاجوك يطلبوك على طول.